Tama yan, siyempre kailangan natin 'yon mi maintain din talaga kasi ang hirap na eh, ikaw ba may parang bawal na bang pagkain sa'yo, ganon?
Mm. Ah, wala naman bawal sa'kin saka hindi kasi ako, OA. <laughs> I mean, sabihin ko kasi yung 'pag kunwari kumain ako ng ano, ng chocolate konti lang eh, yung iba yung ka kunyari kapatid ko, isang box, ganon. So ah, <chuckles> I mean ako hindi naman ako ganon, katulad yung sa ano or ma nanay ko. Ano ba yun nilaglag yung mga family members. <laughs> Ice cream, so, siyempre kuha lang ako isang baso. Siya isang tub.
Ah. <chuckles> Oo, ah, okey. Oh? Tama din. Oo. <laughs> Ah, oo yun. Ah, 'pag dessert yan ganyan, ice cream. Sabagay kasi miski ganyan, pero ikaw 'pag dessert talaga, ah, 'pag na pantanggal ng stress mo ano, ice cream?
'Di ba? Over, over. Mm. Ice cream halo-halo ganon, tas ito yung kamakailanman ano, scramble.
Ay, oo yan, isa yan nakakamiss.
Oh 'di ba, matagal-tagal, ikaw na matagal-tagal ka na ba hindi nakakain ng scramble?
Hindi na kasi parang wala na akong gaano nakikita sa'min nagtitinda ng ganyan, buti sa inyo meron pa.
Ah, sa'min meron eh, kasi po probinsya naman to.
Ah ,okay, magkano na? Ganon pa rin ba yung parang dati parang
Mm. 'Di may ano, may 15 lang Kumbaga meron na siyempre mga variants, kunwari may ube, chocolate, tapos nasa matatangkad ng baso, pero yung pinakasulit na nabili ko 20 lang tapos may coco crunch pa may marshmallow, may chocolate syrup. Oo.
Ah, okay. Oo. Oo. Ay, talaga? Saba sa'min naman, lagiw
Di ba, kaya maano sa probinsya eh.
Oo. Siguro sa'kin kapag ganyan yung taho lagi sa'min yang umaga.
Sa 'yo ba? Ay, oo, paborito ko yan.
Oo, kaya 'pag ganyan nagkakatakbuhan na talaga kami kapag nandiyan na oo, kasi
<laughs> Oo, bakit ba ganun ano parang mag-aano sila ng bell tapos ngayon ano kasi naka naka tricycle na um motor.
<laughs>

Oo. Ano, tulad niyan kunyari, may tawag kasi tayo 'di ba parang, sige mag-diet ako pero ngayon cheat day ko muna ganyan. Parang ako kahapon lang, nag ganyan ako. Kasi sabi ko, mag-di-diet nako kahapon. Pero hindi naman ako yung ano yung talagang mataba o ano. Eh, syempre lahat tayo may maintain eh, ganyan. Eh, sabi ko
Oo. <laughs> Mhm. Oo yung mga ano lang. Mm, oo, <clicks tongue> hindi naman kasi kailangang ano, 'di ba. Kumbaga pang-sarili talagang ano, kapakanan.
Totoo. Tama. Kaya ayon ginagawa ko, sabi ko, sige last ko muna. 'Tas ngayon habang pakonti-konti lang hanggang sa masanay tayo ayoko yung biglain kasi ang hirap.
Mm. At saka sasama yung loob mo. <laughs>
'Di ba, lalo na pag ganyan natutukso tayo. <laughs> Totoo yan, sasama loob mo pag 'di mo nakain yung gusto mo, ganyan. Lalo na pag matamis yun. Ikaw ba? Sayo, paano mo hinaharap?
Mhm. Sakin ano, yung, sakin sa aspeto ng kumbaga nakakatamad na araw. Ngayon alam mo ba, kasi nga itong kamakailan lang isang buwan at kalahati
Oo.